لأ الحمد لله، لإن بُصّ، إحنا بنطلَع نهزّر ونضحَك وأولادنا يلعبوا مع بعض بعجَلهم، ناكُل حاجة، نشرَب حاجة، نتفرّج على حاجة وكلّ واحدة ليها بيتها، كلّ وحدة ليها شقّتها وخصوصيتها، يعني تبقى خلّصِت أكْلها وشُربها وحياتها وجوزها مش موجود وهي نز تطلَع ت تغيّر. فما كانش في أي إنتهاك للخصوصية، أنا واحدة أصلًا ما باحبش حد يتدخّل في حياتي نهائي ولا أنا أتدخّل في حياة حد.
إمم. معقولة!
ن نهائي، فأنا كنت بس بنهوّن على بعْض.
أنتِ م مسالمة يعني بتحسّي إني آه، بتحسِي إن هو دي حاجة خصوصية، إمم.
مش مسالمة. أنا ما باحبش إنتهاك الحقوق، يعني أنا آآ ما أحبّش إن أنا أرُوح أسأل واحدة هو أنتِ بتعملي إيه؟ طَب أنتِ جوزِك ضايقِك والّا إيه؟ أنتِ مش عارف ما ليش دعوة، إحنا طالعين نقضّي وقت، هي عايزة تفضفض ،أراضيها، أهدّيها، أعمل، إنما ما اقعُدش أستجوبها، كان معايا صاحبتي التانية المصرية كانت بتقعد تستجوب، طَب أنتِ عملتِ كذا ليه؟ طَب هو قال لِك إيه؟ طَب أنا أنا ما عنديش خُلْق للحاجات دي وما باحبش حد أسأل حد كده ولا حد يسألني، هي طالعه تعيّط، تفضفض، تعمل آآ، نحلّ لها الدنيا ونهدّيها وخلاص إنما التفاصيل دي مش باحب أعرَف.
إمم. إمم. تمام. لكن حد يسألِك لأ، يعني أنتِ شايفة إن هي طبيعة مصرية أكتر يعني عشان هي مصرية فهي النشأة بتاعتها كده، إن هي عَندها فضول واّلا أنتِ شايفة إن هي ممكن شخصية نفْسها تبقى فضولية عن شخصية تانية؟
لأ. ما أنا مصرية أنا كمان هو أنا أردنيّة، ما أنا مصرية <chuckles> لأ، ما لهاش علاقة يعني أنا مش هندية يعني. فهي الموضوع ما لوش علاقة بالجنسية كل
<giggles> <giggles> تمام آآ لأ الموضوع بالشخصية نفْسها أكتر، صح؟
بالضبط، كلّ جنسية وليها من كلّ قصْدي شخصية وليها ما لهاش علاقة، ما تقدَرش تع تعمّم على مثلًا ال100.000.000 إن هُم شخصيتهم متطفّلين، لأ طبعًا آآ، بتبقى على حسب الشخص ونشأته وتربيته، هي كانت فارقة عني إن هي كانت متربية في بيت عي متجوّزة في بيت عيلة في أرياف.
إمم. تمام.